अ, देखिए मैं आपको बताऊँ। शुरू तो देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठना शुरू करता हूँ और साढ़े 4 बजे उठ जाता हूँ। हर हाल में, क्योंकि अ, ब देखिए मुझे ना ट्यूटरिंग करने का शौक है क्योंकि मैं पहले ट्यूटरिंग करता था और अब तो मैं शौक के लिए करता हूँ, सुबह 4 घंटे। अ, साढ़े 4 से लेकर के साढ़े 8 बजे तक। तो उसके चक्कर में अब वो ऑनलाइन है, बाहर के बच्चे हैं तो वो टाइमिंग मैच करनी पड़ती है और सेशन कब आ रहा है, कब नहीं आ रहा है वो अब हम उसको तो नहीं कर सकते, वो कभी भी पॉप-अप हो जाता है, है ना? रिक्वेस्ट के हिसाब से। तो वो 4 घंटे देखिए अब साढ़े 4 बजे मेरे को उठ जाना है, फिर साढ़े 4 घंटे मैं वो बैठा और वो साढ़े 4 घंटे देखिए, कहीं न कहीं एक तरीके से अ, हर वक़्त बच्चे मतलब हर वक़्त सेशन नहीं आ रही होती है, रिक्वेस्ट। कभी-कभार ऐसा होता है कि एक भी सेशन की रिक्वेस्ट नहीं आती है। तो 4 घंटे मस्त बढ़िया अ, अ, नैटफ्लिक्स पे कोई सीरीज़ में निपटा लेता हूँ तब तक या फिर अ, ब थोड़ा-बहुत अ, ब, अ, सोशल मीडिया चला लिया। फिर उसके बाद अब कहीं न कहीं और इसी दौरान देखिए, कहीं न कहीं वो गरम पानी पीना और वो सारी चीज़ें जो आपकी होती है, रेगुलर चीज़ें, वो उसी दौरान देखिए सारी हो जाती है। फिर ब्रेकफ़ास्ट वाली बात आ जाती है, साढ़े 8 बजे के बाद थोड़ा बहुत ब्रेकफ़ास्ट वगैरह करा और फिर साढ़े 10 बजे से मैं अपना दूसरा काम करने में अ, शुरुआत कर देता हूँ। जी। और इसी तरीके से देखिए लगभग साढ़े 6, साढ़े 7 बजे तक वो खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर सारा का सारा अपना समय है। जो करिए।
ओहो। अच्छा। जी। हुँ। ओह! जी। उ हुँ। जुड़ जाते हैं। जी। बहुत बढ़िया। हुँ, हुँ। तो उसके बाद आप रात को तो जल्दी ही वाइंड अप करते होंगे सोते होंगे।
हाँ, हाँ। जी, जी, जी। मैं हर हाल में देखिए साढ़े 10 से 11 बजे के बीच में सो जाता हूँ।
जी। बहुत बढ़िया आपका दिनचर्या सुन के तो ऐसा लग रहा है कि शायद सबको ये सपना मिलना चाहिए <laughs> जीने के लिए क्योंकि किसी को भी वो 9 टू 5 वाला जॉब और सर पे बैठा हुआ बॉस तो किसी को भी नहीं पसंद आता। तो सबको ऐसा मौका मिले और सब इतना अच्छा घर में बैठ के अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कमाएँ। तो आपसे ये बातें सुन के बड़ा मज़ा आया और शायद सबको प्रेरणा मिलेगी कि ऐसा एक का ऐसा भी किया जा सकता है। अ, जी तो
बिल्कुल। <laughs> बिल्कुल, बिल्कुल। जी। बिल्कुल। किया जा सकता है, बेशक। अ, बहुत अच्छा लगा देखिए, आपसे भी बात करके और बड़े अच्छे सवाल आपने पूछे और पता नहीं ये कितना अ, इंस्पायरिंग था या नहीं। लेकिन मुझे मज़ा बहुत आता है <chuckles> देखिए, अपने इस पूरे काम में और अगर किसी को लगता है कि उन्हें इस तरीके की दिनचर्या तो अ, बिल्कुल देखिए आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मैनेज करना ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद।
<chuckles> चल चलिए धन्यवाद। फिर से बात होगी।